Sí, somos un un pelo más abierto, diría aquí en en Alemania. La verdad es que lo sí, un pelín nomás. Eh, lo lo los alemanes es verdad que tienen su forma de ser, su su cultura, eh, son más bien sí, <chuckles> sí, totalmente. Em, mira, la verdad es que me ha ayudado un primer punto, que es el hecho de que yo no me vine completamente solo. Eh, yo estoy viviendo acá con mi pareja y ella es alemana, por lo que por lo que en un princi
Un pelín. Claro. Y es diferente, obviamente. ¿Cómo lo manejas? Ah. Ya. Ah, bueno, se te se te hace más fácil, seguro.
Claro, me me ha ayudado, bueno, en en temas de del idioma, obviamente, porque puedo ya con ella empezar a a hablarlo un poco, a practicarlo, a no sentirme tan perdido. Uf, la verdad es que siendo completamente honesto, no no me parece muy fácil, y el el tema que tengo con el alemán es que no tiene, eh, raíces latinas. Entonces, uf, eh, aprenderlo de cero, que que es mi caso, eh, la verdad es que ha sido muy desafiante, pero pero bueno, ahí estoy, estoy en la lucha. Y como te comentaba, me me ha resultado más fácil el hecho de haber venido con ella, porque ya puedo a través de de, obviamente, ella, los contactos que tiene, eh, conocer sus amigos, y a través de sus amigos ya hemos podido establecer un una una sí, contactos, cercanía, y y la verdad es que eso ayuda para no sentirse tan solo en en el principio, ¿no es cierto?
Claro. A practicar. ¿Y es fácil el alemán? Ay, ya. Claro, claro. Ya, entiendo. Ya. De Újú. Contactos, ¿no? Ya. Claro. Oye, me da curiosidad algo, porque tú dices que has llegado a Alemania con tu pareja, que es alemana, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado si hubieses llegado solo?
Dime. Sí.